Eee, kalau saya pribadi, kalau untuk berbagi sama kawan rasanya enggak deh. Ya. Enggak. Soalnya, eee, lingkaran yang saya punya, kalau saya cerita masalah, bukannya nambahin enteng, yang ada nambahin berat kita ngedengerin masalah mereka, jadi mendingan kita simpen aja. Iya, jadi mendingan kita simpen aja deh masalah kita sendiri, tapi, eee, mmm, main game ngebantu.
Iya. Oh enggak. Oke. Oh gitu. <chuckles> Main game ya.
Main game ngebantu, eee, kadang-kadang kita gak
Mmm.
kita turunin tuh gitar lama tuh, kita main 2, 3 lagu, udah lah gitu. Suruh bini, suruh istri suruh nyanyi.
Oh oke. <chuckles>